Alors, tu es plutôt méchante ou tu es plutôt <chuckles> héroïne? <chuckles>
<laughs> Heu, ouais, je suis plutôt héroïne, hein, je suis pas une méchante, moi.
Ah ouais? Donc tu te verrais dans un film être plutôt, heu non dans un livre, tu te verrais être plutôt un héros, un un héros? <laughs> Avec un N. <chuckles> Un né
Ouais. <laughs> Un héros, ouais, je préfère être, heu, une héros. <chuckles> Ouais, une héroïne, heu, et toi?
Une héroïne. Ah ouais?

Ouais.
Hein, et tu regardes tout ça, toi?
Deadpool. Heu pas trop, hein, mais bon, j'ai grandi avec 3 frères
Mmh. Ah, oui. <laughs> C'est ça. <chuckles>
donc, heu, j'en connais un rayon. <laughs>
C'est tes petits frères ou tes grands frères?
Les 2, <chuckles> j'ai 1 grand frère et 2 petits frères.
Ah, oui, OK.
Donc voilà, je suis bien entourée. <laughs> La meuf, elle s'arrête jamais. <laughs>
Tu es calée. Ouais. <laughs> <laughs> <chuckles> <clears throat> Heu, les les méchants de films. Heu, j'ai remarqué que, hem, oui, ils sont méchants, mais en général, heu, on essaye de les de nous attendrir par rapport à leur histoire.
Ouais, qui sont méchants. C'est vrai, on peut on peut avoir, heu, de l'empathie pour ces derniers.
Tu vois? Voilà, on se dit que, ah, oui, s'ils font ça, c'est parce qu'ils ont vécu ça, et cetera.
C'est ça, voilà, ils ont eu une enfance difficile. Bah, ils font ça un peu avec le joker.
Voilà. Et donc Oui.
<chuckles>
Ah, oui, oui, oui, je m'en souviens pas, mais, heu, très sûrement. <chuckles> Moi, je pensais à tu l'as vu le fi
Et bah après, ils font ça avec avec quoi? Pardon?
Shazam, tu l'as vu?
Ah, non, j'ai pas vu. Ah, c'est celui qui fait, heu, c'est le ce <chuckles> c'est l celui qui fait de la musique. <laughs> C'est l'application qui trouve tes musiques.
Mmh. <chuckles> C'est de la <chuckles> c'est de la musique? Mais non, mais <laughs> tu sais qu'il y a un film dedans? <chuckles> Enfin, dedans. <chuckles>
<laughs> Oui, oui, je sais, il y <chuckles> il y a un film qui s'appelle non, en vrai, je l'ai jamais vu, le film. Shazam! Avec un poids d un point d'exclamation.
Hein, mais il est rigolo. Bah, lui, il est b rigolo. Je te le conseille.
Shazam! OK.
Ouais. Et donc là-dedans, oui, il y a l'histoire d'un méchant comme ça. <gasps> Où en fait, on va expliquer pourquoi il est devenu méchant et tout, et tout.
Et heu
Mais je te dirai pas s'il devient un héros dans dans sa propre histoire.
Un héros, bah, tu veux pas me spoil.
Non.
D'accord.
Mmh, mmh, mmh, mmh, mmh.
Bah, je regarderai pour avoir la réponse.
Est-ce que, hem, le choix d'un héros dans un livre, il t'influence dans ta propre vie?